Ừm, cũng gần đây, tại vì cái hồi mà mình học phổ thông các thứ thì mình không có tìm hiểu nhiều về những cái này. Ờ, cho đến khi mà mình vào đại học ấy thì đúng là mình mình có cái ý định là mình sẽ nghỉ học luôn, tại vì lúc đấy những ừ những, cái, thứ ở giảng đường đối với mình nó quá là xa vời, nó quá là không thực tế, nó quá là này kia, mình đã có từng có cái ý định là sẽ nghỉ. Tuy nhiên mình không trả lời được rằng là sau khi nghỉ thì mình sẽ làm cái gì. Ờ, thế là mình cứ có thể nói là la lét trong cái việc học đấy, trong cái trong cái hành trình học hành của mình. À, và, ừm, mình vừa la lết mình vừa tìm đến, ờ, ừm, những cái triệu liệu pháp tâm lý. Mình nghĩ là lúc đấy mình cũng có một chút vấn đề về tâm lý cho nên là mình đã đã tự tìm hiểu, ồ, qua YouTube, qua những cái bậc thầy ở trên đấy về thiền, về ừm.
À, v vậy hả? Ừm. Ừm, vậy hả? Nhiều cái. Mình hoàn toàn xỉu. Ừm. <chuckles> Ây dà! À. À, mình hiểu, hoàn toàn hiểu về là lúc đó là bạn đang bị, à, chán nản về học tập, và thậm chí là bạn cũng không có hứng thú gì với cái môi trường học tập ở trên giảng đường của đại học, đúng hông? Ừm, rồi dựa vào những cái kỹ thuật như là thiền nè, dựa vào những kỹ thuật mà bạn học được ở trên YouTube thì bạn cũng, a, ờ, giữ cho mình lại ở cái 4 năm đại học luôn. Nhưng mà 4 năm đại học của bá bạn đó nó trải qua như thế nào và mình cũng rất là tò mò là trên cái giảng đường lúc đó thì, ừm, mình biết mình tin chắc rằng là là khi mà có những vấn đề nó vẫn sẽ ở đó hết, nhưng m bạn làm như thế nào để mà giải quyết nó một cách hiệu quả và triệt để đó?
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. À. Ờ, nói hiệu quả thì là mình mình mình tự đánh giá là cái 4 năm đại học của mình là 4 cái năm nó không hiệu quả. Mà là, ờm, mình thực sự đặt mình vào cái sự, gọi là, không có cái lựa chọn khác ấy, tức là lúc đấy mình chưa nhìn nhận ra là cái con đường khác. Ví dụ như sau này mà mình nhìn nhận lại thì mình thấy nếu mà lúc đấy mà mình đang học tập một cách không hiệu quả như thế thì mình có thể chọn những cái cách khác. Ví dụ như là, ờ, cho mình 1 năm nghỉ ngơi, bảo lưu hoặc là các thứ thì những cái con đường khác nó sẽ mở rộng ra hơn với mình. Tuy nhiên lúc đấy với cái khả năng nhìn nhận hạn hẹp thì mình <chuckles> mình đã chỉ là <tsk> cố gắng, đấy, gọi là, ừ, qua môn rồi đúng, ờ. Mình có rất là nhiều cái cái cái cái cái thời điểm mà mình nhớ là mình cứ nghĩ là mình sẽ sẽ từ bỏ thôi, mình không cố được nhưng mà, à, có thể là bạn bè, rồi là, ờ, mọi người thân trong gia đình các thứ cũng hỗ trợ mình, cho nên là mình đã vượt qua được cái cái cái giai đoạn đấy.
À, vậy hả? Ừm. À, mình hiểu. Ừm. <laughs> Tiếp tục thôi, đúng không? Mình chỉ là tiếp tục ngày qua ngày qua ngày nọ. <chuckles> Mình chỉ tiếp tục Ừm.

Ừm, ờ, khi mà mình nói về bố mẹ là mình sẽ nghỉ học, mình sẽ có ý định đấy, thì, ờ, với bố mẹ mình thì đấy là một cái cú sốc rất là lớn, tại vì mình đã phải bỏ rất là nhiều cái nỗ lực để để vào được đại học mà, đúng không? Và bây giờ lại lại lại từ bỏ. Thế thì, ờ, ờ, bố mẹ mình rất là rất là lo lắng và, ờ, bố mẹ mình, ờ, cho mình học, gọi là, cho mình đi điều trị ở những cái ờ, bằng những cái liệu pháp như là thôi miên này, rồi là ừ, tâm linh cũng có, rồi là <laughs> rồi là <laughs> các cái các cái, ơ nói chung rất là nhiều biện pháp. Nhưng mà, ừm, <chuckles> sâu thẳm trong người mình thì mình lúc đấy thì đấy, mình cái cách duy nhất của mình đấy là mình mình chỉ tin tưởng vào cái thiền thôi. Còn những cái kia thì mình biết là bố mẹ mình cũng lo lắng cho mình nhưng mà, ừm
Mình hiểu. Ồ. Ủa, vậy hả? Trời! <chuckles> <laughs> Bắn, ờ, thì đúng là thiện.
Bảo mình học thì mình cũng học, bảo mình tham gia thì mình cũng tham gia nhưng mình ý thức được là ừ, đúng rồi, nó chỉ là, ừm, không không không phải là gốc rễ của vấn đề ấy. Ờ.
Ừm, mình mình hoàn toàn hiểu. Ừm, mình hiểu rồi. Vậy vậy thì, ờ, bạn cũng có đi qua những cái, ơ, ừm, những cái khóa học tâm lý hoặc là những cái phương pháp trị liệu về tâm lý, đúng hông? Bạn có thể kể cho mình nghe về về về những cái liệu pháp mà mà người ta hỗ trợ bạn như thế nào? Và tại sao nó hông có được hiệu quả trong cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề h ừm, động lực học của bạn vậy?
Ừm.

Ờ, cũng có thể đấy. Tức là, ừm, ờ, thiền thì mình hiểu, ừm, đơn giản như cách hiểu của mình nó là biết là mình đang như thế nào, tức quan sát cái tâm mình. Mình đang cảm thấy như thế nào thì mình chỉ cần dừng 1 phút, dừng 2 phút, dừng lại để để để quán cái tâm mình, để xem là mình đang đang ở trong cái trạng thái như thế nào ấy. Cái việc biết và và chấp nhận được là, ừm, mọi cái cái cái cái cái sự việc nó diễn ra nó chỉ là bình thường thôi, tấp mình chấp nhận, mình quan sát và mình chấp nhận thì mình sẽ đưa bản thân mình về cái trạng thái cân bằng, à, tức là sẽ không bị, gọi là, giận này, không bị những cái cảm xúc nó nó nó nó nó nó chi phối ấy. Ừm.
À, à. À, mình thấy, a, thấy mình thấy hay quá. Ừm. À. Nó lấn át, đúng hông? Nó lấn át lúc đó. Ừm, khi ừm, sau đó thì sau khi mà mình thiền xong thì mình cảm thấy như thế nào vậy?
Ừm, đúng rồi. À. Thì đấy, khi mà c con người trở về, như mình nhá, mình càng trở về cái trạng thái, ừm, quân bình thì nó tự nhiên nó sáng suốt lên, nó không còn, kiểu như là, bị cảm xúc chi phối, là mình đang chán, mình đang, kiểu, cảm thấy là khó chịu với cái cảm giác chán này. Nhưng mà ngay khi mình biết là mình chán thì mình sẽ gì nhỉ? Mình sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ, ưm, học thiền thì mình biết được rằng là mọi cái cảm xúc nó đều là bình thường. Và, ừm, ừm, ừm, mình sẽ lựa chọn là mình để cái cảm xúc này chi phối mình, hay làm để cho nó trôi đi một cách tự nhiên, tức là mình chấp nhận nó thì tự nhiên là nó ra đi à, tại vì cái cảm xúc này nó sẽ cảm xúc nó sẽ không bao giờ là mãi mãi. Ta và cái cảm giác buồn ấy, cảm giác chán các thứ nó sẽ không ở lại mãi khi mà mình ừm, mình chấp nhận nó, ừm.
Ừm. Đúng. Ừm, mình Ừm, mọi cảm xúc là điều bình thường. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ờ. Không quay lại. Ừm.